Ay, hindi naman, oo.
Okey. O okey. So, ah, yun, ah, nabanggit mo yung, ah, yan yung routine mo no, pero ano ba, ah, sa tingin mo ba mas productive ka ba kapag relax ka or kapag pressured ka?
Actually productive ako pag pressured ako, eh, 'no. Yung mga ganyan, oo. Tsaka productive ako pag may magandang nanonood talaga, lalo na kilala ko ayan, oo.
Mhm. <laughs> Nagpapapansin ka dun sa ano ina sa crowd, oh.
Siyempre yun yun yun rin yun, eh, oo. Kaya nga ano, eh, ah, simula bata 'no, siyempre nakita ko yung mga basketbor ball player di ba, "ay daming nanonood," ganyan ganyan 'no. So ako siyempre nag-e-enjoy rin kapag ganun 'no, nung simula high school na ganun rin naman 'no, yung mga talagang kabataan nun 'no, yung iba naglalaro rin para ayan may makilala ka, tapos magpapa-picture sayo ganon.
Mhm. Mm. Hmm, so gusto mo pala yung ano kumbaga mas naaano ka, mas ano 'to yung nai-inspired ka maglaro kapag yun nga, may mga magaganda kagaya ng nabanggit mo kanina tapos kilala mo? Galing so mm.
Oo siyempre. Oo, yun totoo. Gusto ko naririnig ko yung pangalan ko, pero hindi ko sila pinapansin kasi concentrated ako, eh. Pag tiningnan ko mawawala ako sa konsentrasyon.
<chuckles> Ah, so pa ano pala, gusto mo pala yung chini-cheer ka kapag naglalaro ka kasi mas ah, okey. Mas nai-inspired ka sa ganon. Pero, um, sa tingin mo eto naman, um <chuckles> Ano naman yung pinaka-satisfying na output na nagawa mo na habang nasa flow ka?